अ, जी देखिए अ, मेरी समस्या जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा-सा मैं झिझक भी रहा हूँ और अ, मुझे लगता है कहीं आपको अजीब ना लगे वैसे तो अमूमन हर इंसान अभी लगभग-लगभग ऐसी समस्या से जूझ रहा है। मैं आजकल घबराहट की वज़ह से कई बार नींद नहीं आती है कई बार ऐसा होता है कि नींद में से अचानक उठ जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उम, मेरी रात भर मुझे नींद ही नहीं आती है और अगर कारण की बात करूँ तो मुझे कभी-कभी लगता है उम, मेरा शायद काम की वज़ह से मुझे ये अ, ये प्रॉब्लम है अ, मैं जॉब कर रहा होता हूँ मैं तो जॉब की वज़ह से कई बार वो प्रेशर होता है। कई बार मुझे ये भी लग रहा होता है जो मैं मन का काम था वो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पैसे के लिए या घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मैं आर्ट फ़ील्ड की तरफ़ जाना चाहता था मुझे अ अ, आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन वो दिक़्क़त ये हो जाती है कि घर-परिवार वाले और आपके रिश्तेदार वग़ैरह बोल देते हैं कि अ, उम, उ अ, ये इसमें क्या रखा है, पैसे नहीं मिलेंगे, आर्ट्स में कुछ रखा नहीं है। तो कहीं न कहीं वो एक प्रेशर था और उसकी वज़ह से मैं कहीं न कहीं डिमोटिवेट हुआ और मैं इस फ़ील्ड में आ गया और अब मैं कमा रहा हूँ ठीक-ठाक, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो एक घबराहट भी रहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्यों अपने आप ज़िंदा रहने का एहसास नहीं होता है कई बार। तो इस वजह से घबराहट रहती है। कई बार बेचैनी होने लगती है, ओवर-थिंकिंग करने लगता हूँ मैं। अ, दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती हैं और कभी-कभी नींद ही नहीं लगती और लग जाए तो कई बार नींद रात में उचट जाती है। तो इस तरीके की मेरी समस्या है, अगर आप कुछ सुझाव दे सकें।
हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, मैं समझ सकती हूँ जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी, जी। मैं बिल्कुल आपकी समस्या समझ भी पा रही हूँ और अ, मैं समझ सकती हूँ, कि इस तरीके की दिक्कतें आजकल आम तौर पर रहने लगी हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आप बिल्कुल घबराए ना और इससे अ, हम कुछ न कुछ इसका इसका हल ढूँढ ही लेंगे। पर, थोड़ी-सी मैं इससे संबंधित कुछ जानकारी आपसे लेना चाह रही थी, कि क्या आप मुझे बता पाएँगे, कि ये जो नींद न आने की समस्या है या घबराहट की जो समस्या है, इसको शुरू हुए कितना समय हुआ है? और आप दिन में कितनी बार ये अनुभव करते हैं? क्या आप बताएँगे?
जी। जी। अ, देखिए एक तो पहली बात ये है, कि जब मैं अ, ब कॉलेज के दिनों से अगर मैं बात करूँ तो मुझे रात को पढ़ने की आदत है, या रात को जागने की आदत मुझे रही है, कि मैं रात को या तो कुछ क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, राइटिंग या म्यूज़िक या अ, मूवीज़ वग़ैरह देख रहा हूँ। तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को एक क्रिएटिव अ, फ़ील्ड की तरफ या क्रिएटिव काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखता था। तो उसकी वज़ह से मेरा ज्यादातर वक़्त रात का जो है वो क्रिएटिव काम में निकलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, जब मैं एक जॉब में आया हूँ, 9 टू 5 की जॉब में आया हूँ, तो मुझे अपना शेड्यूल सुबह शिफ्ट करना पड़ा। तो एक तो पहले वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये है, कि अब मैं कभी-कभी ना अ, कभी-कभी नहीं लगभग-लगभग हर दिन मुझे ये वाली फ़ीलिंग आ रही होती है, जब मैं जॉब पर जा रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, फिर शाम को आता हूँ, वही सेम बस पकड़ रहा होता हूँ, सेम मेट्रो पकड़ रहा होता हूँ, वापस घर आ रहा हूँ, सेम टाइम पे घर पहुँच रहा हूँ। तो मुझे लगता है कहीं मैं मशीन तो नहीं होता जा रहा हूँ। कहीं मेरी ज़िंदगी रोबोट जैसी तो नहीं होती जा रही है, मैं तो हमेशा ये कहता था कि मुझे अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ सुकून कहाँ है? सब है, लेकिन सुकून कहाँ है? इस तरीके के थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। और र र रही बात नींद की तो ये लगभग-लगभग 1 साल से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगी है और अ अ, इनकी अगर बात करें, तो दिन में ये थॉट् ज़रूर 1-2 बार आ जाता है कि क्या अब मैं ठीक कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? आप कहाँ है यहाँ पे? तो ऐसी कंडीशन हो जाती है।
जी। जी। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। हम्म। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ और शायद, यही विचार है जो आपको घबराहट भी देते हैं और शायद आपकी नींद को आने से रोकते भी हैं। तो, इसी से जुड़ा हुआ एक और अ, सवाल मेरा था कि भई, आपका अक्सर जो नींद का रूटीन है, जो सोने का रूटीन है वो कैसा है? मतलब आप कितने बजे सोने जाते हैं और क्या सोने से पहले कुछ खास चीज़ें हैं जो आप करते हैं, कोई आपकी ज़िम्मेदारी या कोई एक रिचुअल कि भई आप मोबाइल देखते हैं या किताब पढ़ते हैं? कुछ आप याद करके मुझे बता सकते हैं कि क्या ये रूटीन है आपका सोने का? जी।
जी। जी। जी। जी। जी, अ। जी, जी, मैं अगर बताऊँ तो मुझे अब सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि 11 से 12 के बीच में मैं सो जाऊँ। इसीलिए मैं कभी-कभी 9 बजे तक खाना खा लेता हूँ फिर थोड़ा वॉक कर लेता हूँ। अगर थोड़ा ऑफिस वर्क है तो वो कर लेता हूँ। उम, लेकिन मैं जल्दी समाप्त करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी देर मैं उम, कुछ क्रिएटिव थिंग्स देख लूँ। जैसे कोई इंटरव्यू देख लूँ, या किसी फ़िल्म मेकिंग वगैरह देख लूँ। उम, या कुछ पढ़ लूँ, है ना, तो मुझे वो करना थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि रा पूरा दिन जो है उसको मैं कहीं न कहीं यूटिलाइज़ कर लूँ, उसमें से कुछ थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए निकाल लूँ। तो ये करने की कोशिश करता हूँ। फिर या तो मैं फ़ोन साइड रख देता हूँ अगर बुक होती है तो बुक मैं अपने सिरहाने रखता हूँ कई बार। और, फिर सोने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसीलिए कर रहा होता हूँ ताकि मुझे थोड़ा-सा थॉट्स कम आएँ और मैं सुकून की नींद सो पाऊँ। लेकिन वो तो मन का कीड़ा मन ही जाने, पता नहीं कभी उठ जाता है। तो वही वाली चीज़ है तो बार बार नींद खुल जाती है। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को और, उसी के चलते शायद आपको इतनी अक्सर बेचैनी भी रहती है। तो एक आख़िरी छोटा-सा सवाल मेरा था कि आपने क्या इसी समस्या से के संबंध में क्या किसी अ, से बातचीत की इस बारे में? कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए और कोई तकनीक आपने अपनाई हो इससे, बाहर निकलने की तो वो भी बताएँ? या कभी अगर दवाई लेने की ज़रूरत पड़ी हो तो वो भी आप मुझे खुल कर बता सकते हैं? जी।
जी। जी। अ, देखिए मैंने कोशिश की है, सबसे पहले तो मैंने अपना रूटीन ठीक करने की कोशिश की, कि शायद मैं सुबह जल्दी उठूँ और मैं थोड़ा वॉक करूँ या योगा प्राणायाम करूँ। और मैं करता भी था, योगा प्राणायाम मैंने शुरू किया था। लेकिन ये रेगुलैरिटी माँगती है, कंसिस्टेंसी माँगता है ये सब। तो मैंने कहीं उसको कंटिन्यू नहीं रख पाया। तो एक तो प्रॉब्लम ये है। वो मेरे लिए बेहतर हो सकता था तो मैं उसको नहीं निपटा पाया। दूसरा एक, मुझे कई बार जब रात को नींद सोने की दिक्कत होती है तो मैं कभी-कभी अ, मेरे दोस्त हैं वो अ, उनका मेडिकल है, तो वो मुझे ऐसे ही सलाह-मशफ़रा देते हैं कि अ, ये वाला जो अ, स्लीपिंग पिल्स है ये ले सकते हो लेकिन, बहुत ज़्यादा मत लेना, मतलब कभी-कभार एक और ले सकते हो, डेली-डेली मत लेना, आदत मत डालना। तो ऐसे मुझे 1-2 बार मैंने ट्राई किया है मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही नींद आ जाए और नहीं आया तो मैं कई बार ऐसे मैं ऐसे ही गुस्से में आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ देखता हूँ क्या होता है अगर नींद नहीं आती है तो। क्या ही हो जाएगा? तो ये भी करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो मैंने जब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है तब मैं उम, टैबलेट्स वगैरह लेने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं अपने सुचारू जो हमारे। डेली दिनचर्या के जो इलाज हो सकते हैं वो कोशिश करता हूँ लेने की। अ, मैंने अपने ध्यान के हमारे जो गुरु हैं हमारे घर घर के पास में मैदान है जहाँ पर वो बैठते हैं, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने योग प्राणायाम का ही मुझे अ, सुझाव दिया था, लेकिन कहीं न कहीं मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया तो मुझे उनसे मिलने में भी थोड़ी झिझक होती है, कहीं वो पूछ लेंगे तो मैं क्या बता पाऊँगा। तो एक तो जी है और दूसरा ये है कि अ, तकनीक थोड़ी बदलने की कोशिश की मैंने सोने का कि मैं खाना खाने के बाद अगर मुझे 15-20 मिनट की अगर मुझे स्लीपिंग अगर, मुझे एक, म मिल जाए एक थोड़ा-सा टाइम मिल जाए, अर नैप मिल जाए कोई दोपहर के समय, तो वो थोड़ी कोशिश की। तो कभी-कभी मिल भी जाता है, कभी-कभी नहीं मिलता है। लेकिन वो उम, सोना जो है मेरा तो मैं कोशिश की है उसको थोड़ा-सा बेहतर कर सकूँ। लेकिन जो ओवर थिंकिंग है, घबराहट है, एंग्जायटी है, वो कहीं न कहीं मुझे अ, ब, किसी ना किसी रूप में आ ही जाती है। जैसे अगर मैं, वो शाम को जैसे मैंने बताया कि मैं, ऑटो में आ रहा हूँ, सेम ऑटो में आ रहा हूँ, सेम मेट्रो में आ रहा हूँ, सेम बस में आ रहा हूँ। तो मुझे ये लग रहा होता है ये क्या कर रहा हूँ मैं? मैं तो मशीन होता जा रहा हूँ, मैं तो रोबोट होता जा रहा हूँ। तो इस तरीके के ख़्याल दिन में आ रहे होते हैं और कहीं क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहा हूँ, सैटिस्फैक्शन वाला काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा स्ट्रेस कहीं बर्स्ट आउट नहीं हो पा रहा है तो इस वजह से भी कहीं न कहीं मुझे लगता है वो घबराहट ज़्यादा है। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी, जी मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ और देखिए क्योंकि अ, कई बार होता है कि कुछ लोग बहुत रचनात्मक होते हैं तो उन्हें अलग-अलग तरीके के काम, कई बार ज़्यादा सुकून पहुँचाते हैं और, कई बार जब लगता है कि एक ही काम एक ही डर्रे पर अगर जीवन चल रहा है, जीवनशैली चल रही है, तो वो कई बार थोड़ा-सा उदासी भरा या तनावग्रस्त हो सकता है। अब अगर हम कुछ अ, छोटे-छोटे अ, कदम लेने की कोशिश करते हैं ताकि हम इन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ। तो, देखिए शुरुआत, हाँ अगर हम करेंगे जैसे आपने बोला कि आपने कुछ दिन प्राणायाम की कोशिश की, और उसके बाद फिर उसे छोड़ दिया तो मुझे लगता है वो कोशिश करना तो बहुत अच्छी चीज़ थी बट छोड़ना शायद इतना समझदारी भरा, नहीं रहेगा। अगर आप दोबारा से साँसों की तकनीक पर और यही आराम करने के जो ये बहुत आसान तरीके हैं, इन पर अगर आप ध्यान दें तो एक तो इससे नींद में ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आप चाहें तो यूट्यूब से भी ये तरीके निकाल सकते हैं जिसमें, अ, प्राणायाम है या बहुत सोने से पहले के कुछ वो योगासन या कसरतें या थोड़ी स्ट्रेचिंग बता देते हैं। तो वो भी आप ज़रूर कोशिश करके देखें और, देखिए अपना, जिस कमरे में आप सो रहे हैं, एक झलक उस कमरे में ज़रूर ध्यान से देखें कि ऐसी कोई चीज़ है जो सोने में खलल डाल सकती है? चाहे वो लाइट हो, स्क्रीन आपने कहा कि आप ऐसे ही कम देखते हैं तो आप, नोटिफ़िकेशन और कम कर सकते हैं कई बार, नोटिफ़िकेशन सुनकर भी नींद में खलल पड़ता है। खाना आपने कहा कि अब जल्दी खा ही लेते हैं। एक समय आप तय करना शुरू कीजिए कि भई, आप अगर 10 बजे या 10:30 या 11 बजे अ पर एक समय आप बना लें ताकि आप अपने, दिमाग को भी उसी हिसाब से एक रूटीन में ला पाएँ क्योंकि दिमाग को वश करना हमारे हाथ में है। तो वो दिमाग भी उस हिसाब से वश में रहेगा कि 10 बज गए हैं तो आप सोने चले गए हैं। तो आप एक ये समय भी नियत करने की कोशिश कीजिए। और देखिए इसके अलावा एक, छोटी सी चीज़ है अगर आप कर सकें तो जैसे, कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में जो भी तनाव चल रहा है या जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है अपनी दिनचर्या में, वो आप अ, या तो जर्नल राइटिंग द्वारा या कई बार लोग आजकल डिजिटल डायरी का भी प्रयोग करते हैं, उसमें आप लिखना शुरू करें। होता क्या है कि जब आप, अपने आप से चीज़ें साझा करते हैं ना तो आपको एक तो आउटलेट मिलती है, एक तरीका मिलता है, और उस बहाने आपका तनाव भी कम होता है। और घबराहट भी, जिस भी चीज़ की आपको बेचैनी है आप उसमें लिखें और फिर आगे की अपनी तैयारी करें। मुझे लगता है, इन, छोटे-छोटे तरीकों को आज़माकर ना आपको, वाक़ई में अपनी घबराहट पर आप एक अपना नियंत्रण कर पाएँगे और अ, शायद इससे नींद में भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको लगता है कि आप ये कार्य कर पाएँगे, आपके लिए सँभव होगा?
जी। जी। हुँ।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 अ, नहीं-नहीं, बिल्कुल संभव होगा। अ, क्या है, जो इंसान के वश में नहीं है? तो मुझे लगता है कि जो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इंसान नहीं कर सकता। तो अगर मन बना लिया जाए, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बस माइंडसेट की बात है और जिस तरीक़े से आपने मेरा हौसला-अफ़ज़ाई की है, जिस तरीक़े से आपने मुझे जोश से भरा है, कहीं न कहीं वो ताकत, वो ऊर्जा मैं अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। अ, थोड़ा हल्का महसूस कर पा रहा हूँ, घबराहट ना के बराबर हो गयी है, और अगर कहीं न कहीं जिस तरीक़े से आपने मुझसे कहा है, जिस तरीक़े का आपने रूटीन, शेड्यूल, थॉट प्रोसेस बताया है, अगर मैं उसे अपने जीवन में उतारता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को मैं ज़रूर कन्टिन्यू कर पाऊँ अम और अपना रूटीन ठीक कर पाऊँ। बाकी आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद और आपने मुझे उसके ऊपर सलाह भी दी, तो आपका और ज़्यादा धन्यवाद। उम्मीद है, आपसे फिर बातचीत होगी, फिर मुलाकात होगी, फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी। हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी, धन्यवाद।